Tama, totoo. Alam mo, um, yung ano, yung, ah, tawag dito, yung mga gano'ng memorya talagang ano, eh, core memory natin 'yan, eh, di ba? Parang isa yan talaga sa nagbibigay sa atin ng, ah, magagandang alaala di ba? Yung mga gano'n. Sabi mo nga di ba, ah, ikaw nagpapa-burn ka pa ng, ah, compact disk niyan, eh, parang 17 songs 'ata ba yun? Parang 'pag minsan mahi nahihirapan ka ng piliin kung ano bang tatanggalin ko dito? Ano bang kailangan kong anohin? Di ba may mga ganun ka bang scenario nun?
Mm, mm. Oo. Mm. Totoo. Mm, oo. Pero sa totoo lang ako yung pinaka supplier nung mga kanta nun kasi meron ako yung memory card na, ah, di ba noon parang may CDR King pa, pagka bumili ka ng mag ano ba, 64GB parang sobrang dami mo ng mailalagay na kanta tapos, ah, ang gagawin, ah, 'pag yung cellphone mo ay may Bluetooth na, ibu-Bluetooth mo lang yun, eh, yung mga kanta. So, nakakatuwa kasi ano siya, ah, kumbaga parang may specific kang kanta para sa ganitong tao, may specific kang kanta para sa ganyan. Sino bang hindi kumanta dun sa ano, kumbaga sa Crush ni David Archuleta. Parang alam mo pa kahit wala kang jowa, wala kang ano, gustong-gusto mo lang siyang kantahin. Oo.
Mm. Oo, oo, oo. Totoo. Totoo naman. <laughs> Parang naalala ko na naman yun, eh. David Archuleta, ito ba yung kalaban ni David Cook? Siyempre, um, ano, Always Be My Baby ang kala ang katapat niya nun di ba?
Oo. Oo, walang ganun tapos, ah, kumbaga mm.
Oo, pero ano, tawag dito, sa lokal meron ka bang i ah, i ah, alam mo yun, parang, ah, nagustuhan din or parang naengganyo rin na patugtugin or kantahin?
Ah, siyempre yung kay Yeng, Yeng Constantino. Grabe yun lalo na yung mga Jeepney Love Story, yung mga ganyan, yung Hawak Kamay ganyan, talagang kasi yun yung kanta sa graduation.
Ano yun? Titibo-tibo? Ah, okey. Sa kanya rin ba yung Titibo-tibo? Hindi?
Hindi, kay Moira yun. Ah, kumbaga parang yun yung mga panahon tapos si Julie Anne San Jose na hindi ka pwedeng hindi kumanta yung, ah, ano ba yun?
Ah, okey, okey. Mm.
Ah, yung mga tugtog niya noon lalo na nag-trending siya nun sa YouTube na kumakanta siya ng ano, ah, nagra-rap siya gano'n. So, alam mo yun, yung mga gano'ng klaseng mga soundtrack nun parang kahit wala kang jowa, wala kang crush, wala ka naman talagang emosyon na kailangan maramdaman, pero ramdam na ramdam mo yung mga kanta tapos sumasabay ka sa lyrics, talagang nale-late ka sa pagpasok para mapanood yung MYX, yung mga ganong klaseng nostalgia kasi, ah, ano yun, eh, parang yun yung mga panahon na wala pa talaga masyadong socmed so, talagang yung mga kanta aabangan mo mm.
Ah, oo. Mm. Oo, talagang asahan talaga, eh, sa ay ano talaga, sa television talaga, eh, di ba? Dun mo talaga minsan may pagkakataon pa na hindi ka ma hindi ka maaga makakapasok kasi aantayin mo pa kung sino yung top one sa MYX, eh, alam mo yun?
Oo, oo, totoo 'yan. Naranasan ko nga no'n na talagang ano, ah, dahil nag-trending din nun yung Twilight, lahat ng kanta ng Twilight nun talagang, ah, binurn namin yun tapos, ah, si Justin Bieber talagang nakaano kami, naka tawag dito? Talagang yung mga kaklase namin sinasayaw talaga kahit parang alam mo yun, no effort talaga at tsaka siyempre yung paborito ng lahat, yung Apologize na parang kahit hindi maganda yung tono. <chuckles>
Oo, oo. Psst, Oreo! Oo. <laughs> Sa Jabbawockeez 'no?

Um, ikaw ba ano-ano ba yung mga kantang parang soundtrack ng kabataan mo? Na alam mo yun, agad mong naiisip kapag sinabing soundtrack eh, eh, ito yung soundtrack mo nung kabataan at bakit yun?
Ayan. Oo naman, siyempre yung pinaka-soundtrack na masasabi ko ng kabataan ko is mga around 2010s, mga ganiyan, twenty twenty sev ah, 27 ah, tama ba? 2007 hanggang paangat mga hanggang twenty tens, ganiyan. So, lalong-lalo na yung mga kasikatan nila yung mga bago pa lang sila Lady Gaga, sila Taylor Swift, ayan. Yu lalo na yung mga kanta nila Justin Bieber noon, ayan, mga soundtrack. Oo, mga soundtrack talaga yan ng kabataan na pagka pinatugtog mo yung parang, ah, sa ibang mga bata ngayon parang ang corny hindi na nila kilala, ganiyan. Pero unlike kumbaga sa, ah, kung ano ba kasi dati noon parang 'pag, oo, nag-aabang ka pa sa MYX nun nag naglalagay ka sa MP3 or bumibili ka ng mga pirated na ano, yung mga naka-burn na CD, oo, yan. Kumbaga parang, ah, 'pag narinig mo yun sa school tapos nauna kang maglagay ng tugtog na yun sa MP3 mo, parang sobrang angas mo na, sobrang galing mo. So, binabalikan ko ngayon lalo na 'pag nagsa-soundtrip kami ng partner ko, nakakatuwa kasi, alam yun, yung, ah, oo, tas natatawa ako sa mga pamangkin ko kasi siyempre mas bata sila, hindi nila alam at the same time parang, oo, kilala nila yung artist kasi naabutan na nila ngayon. Hindi nila alam na may gano'ng kanta na sinasabi ko di nyo ba alam 'pag narinig namin yan sa classroom dati parang buong classroom kumakanta, yung mga
Hmm, mm. Okey, two thousand seven. Oo, oo. Oo, oo. Bago pa lang, bata pa lang siya, no'n. Oo, oo. Sa atin noon, 'no? Parang baliw na baliw tayo, eh. <laughs> MTV. DVD, oo, tama yun, ah. <laughs> Oo. Yun yung madalas. Oo, oo. Eh, nagkakantahan na, 'no?
Oo, kumbaga naka-session na, na yung isa may dalang kumbaga 'pag yung cellphone mo nun yung med yung nag-uuso pa lang nun yung mga touchscreen pero hindi pa siya talaga yung, ah, smartphone, eh. Parang sobrang angas mo, sobrang galing mo, tas maririnig mo 'tong kanta na 'to magpapasahan pa kayo thru bluetooth, mga gano'n or infrared, yun pa yung mga panahong yun eh.
<chuckles> Totoo. Oo, 'no, na a ang nostalgic nung infrared, ah, parang nakalimutan ko na lost memory ko yung infrared ah. So, nagkaroon ka rin nung ano, nung parang, um, ay hindi eh, 90s na ata yun eh, yung parang, ah, cassette tape, alam mo yun, yung mga ano, ayan na
Oo, oo. Ah Hmm. Ay, hindi ko na masyado yun naabutan kumbaga nag-start na ako dun sa CD na, naka-CD
MP3, yung maliit?